Oye, ¿cómo describirías una buena comunicación familiar?
Yo creo que lo principal es, eso, comunicación. Ya en el camino vemos si es efectiva o no tanto. <chuckles> Y con esto me refiero de que, hay veces que, en la familia puedes decidir no hablar, y no hablar puede traer más problemas que sí hacerlo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el tema de la familia nuclear, eh, si los hijos no hablamos con los papás, si los papás no hablamos con los hijos o con los hermanos, y estamos en ocultando cosas u omitiendo cosas por no lastimar, por no herir, yo creo que ahí es cuando se empieza a complicar la comunicación.
Ajá. Sí. No, sí te entiendo. ¿Y tú dirías que, en tu familia sí se comunican bien, o ha sido algo que, han tenido que ir aprendiendo con el paso del tiempo?
Pues mira, mi familia ha cambiado al paso del tiempo, ¿no?, eh, mi familia nuclear cuando yo era una niña, una adolescente era mi mamá, mi hermano y yo. Entonces, qué yo te voy a contar que en en mi casa se hablaba gritando, o sea <chuckles> Sí era desgastante, era como: "Hey, tú", y nos llamaban por el nombre, ¿no?, y y nos g hablábamos entre mi hermano y yo y yo le decía, este, igual, ah, gritándole, ya, lo llamaba, no sé, todo el tiempo nuestra comunicación era a gritos, pero, creo que ahora que soy adulta me doy cuenta que era parte del del del rol, de la dinámica. Mi mamá hablaba muy fuerte, mi hermano hablaba muy fuerte y yo tenía que hablar muy fuerte para ponerme al tono con ellos, además siendo la menor.
Ah, okey, ¿en serio? Sí.
Fue un problema, en la adolescencia, ¿no?, porque, yo ya quería ser como más independiente, ya sabes que de adolescentes queremos, eh, siempre tener la razón, entonces, em, <chuckles> dejé de tener una comunicación efectiva pues, con mi familia. Mi hermano tomó por necesidad el rol de papá, y siempre he creído bueno, siempre después de que tomé terapia, <chuckles> he creído que los hijos no deben de tomar por ningún motivo el rol de madre o padre. O sea, los hijos son hijos, son hermanos, un hermano nunca debe tomar el rol de del papá, ¿no?, o del responsable, es por salud mental. Entonces, en mi familia, desafortunadamente por necesidades, mi hermano sí tomó este rol de papá, pero se lo tomaba muy en serio. Entonces, <chuckles> yo siempre
Ah, no, sí, sí te entiendo. Sí, sí, sobre todo. Sí. Ah, era de que te mandaba y todo.
Pero, deja todo el demandar, a lo mejor eso lo hubiera tolerado más, si no era extremadamente sobreprotector.
Ah, okey.
Sí, yo salía, eh, de fiesta, al antro, demás, y yo le avisaba a mi mamá que iba a llegar, no sé, pon tu, 2:00 de la mañana, eran 10:00 de la noche y yo ya tenía una llamada de él: "¿A qué hora llegas, a qué hora llegas?". "Oye, vengo llegando al antro, voy a llegar a la casa hasta las 2:00 de la mañana", ¿no? Y 2 horas después lo tenía afuera del antro. Entonces, eso provocaba pleitos, o sea, eran enojos muy, muy fuertes entre él y yo, entre mi mamá. Hacía bastante conflictiva la comunicación porque, mm, eh, no se cumplía lo que se había establecido al inicio, ¿no?, que al inicio era: "¿Me das permiso de ir?". "Sí, ¿a qué horas llegas?". "A las 2:00". "Perfecto, yo estoy aquí a las 2:00". Pero si ellos rompían el pacto, desde el inicio, pues, provocaba un un caos, ¿no? Entonces, yo creo que parte de una buena comunicación es que si vas a lograr convenios, se cumplan los convenios, porque además, no solamente va a facilitar la comunicación a largo plazo, sino la convivencia.
Sí. No, pues, sí, es que sí está difícil, en tu caso, pues, de que, debido a la situación, pues, también tuviste que acoplarte, aunque, pues, no estuvieras siempre de acuerdo, pues, con las reglas que estuvieran en tu casa, y más si eras una adolescente que quería salir y que le ponían horarios y, pues, obviamente, si vas llegando al antro, eh, no te quieres ir en cuanto llegas, ¿no? ¿Tú cómo notarías que la comunicación, pues, es buena en casa?
<chuckles> Sí. Ujú. <chuckles> Claro. Ahora, por ejemplo, que ya, eh, mi rol cambió, eh, mi rol familiar, que somos mi hija y yo, mi familia nuclear. Es que yo he tratado de componer lo que yo noté que fallaba en mi niñez y en mi adolescencia, ¿no? Entonces, acá en en casa pues sí, tengo esta tendencia a levantar la voz que sí he tratado de mejorar, ¿no? Pero, que mi hija procuro que a pesar de que yo levante la voz, o sea, ella sepa que estoy tratando de tener comunicación con ella, ¿no? Eh, temas incluso, eh, que son muy complicados para mí explicar, ¿no? Mi niña tiene 8 años, entonces, por ejemplo Sí, hablábamos hoy, por ejemplo, de cómo es que nuestra perra se embarazó, ¿no? <chuckles>
Ah, okey. Chiquita. Ajá, un tema random.
Sí, y y y le dije: "Pues es que el el el güero, ¿no?, el perro macho", le digo: "¿Recuerdas que e él la conoció en la calle y después se embarazó y tuvo al cachorrito?". Y, "No, primero fue el cachorro, mamá, después llegó el perro", le dije: "No puede haber una hembra embarazada sin un macho". "No mamá", entonces ya fue como
Ajá.
tener esa conversación incómoda, ¿no? <laughs> Que pasa cómo los perros tienen a sus a sus cachorros, a cómo me tuviste tú a mí. <chuckles>
Ay no, ¿cómo crees? <chuckles> Muy drástico el cambio.
<laughs> Sí, entonces. Sí, y y me preguntó explícitamente. Me dijo: "Mami tengo mucha pena de preguntarte". Entonces pausé, eh, la película que estaba viendo y le dije: "Pues ya tomaste el tema, quiero que sepas que a mí también me da mucha pena contestarte, pero echálo, ¿no?, pregúntame". Y sí me preguntó: "Quiere decir que tú y mi papá", y hace hace como como una seña con la mano, ¿no? Y le dije:
Ajá.
"Sí, así es". "No mamá, no lo puedo creer". <chuckles> Entonces, yo me acuerdo mucho que yo tenía, bueno, tengo una tía que es doctora y que ella siempre nos decía: "A los niños se les debe de decir cosas como son".
Mm, okey.
Entonces, traté de explicarle, le dije: "Sí, es la única manera de que suceda", eh, pues, darle esa conversación clara, ¿no? Y decirle: "Cuando tú seas grande, cuando tú tengas tu pareja, cuando también vas a pasar por eso", ¿no? Y después le mostré fotos, le dije: "Mira, por ejemplo, este es un óvulo, este es un esperma", y entonces empecé a platicarle lo que pasa fisiológicamente, más que que suene como un tabú, explicárselo.
Sí.
Y lo entendió perfecto, terminamos el tema y ya no hubo más preguntas. <chuckles>
Ah, okey, no.
Entonces creo
No, pues qué bueno que hables con ella, con tu hija.
Sí, no, entonces ahora yo trato de de que si pregunte, pues, contestarlo, ¿no? Y decirlo, o sea, yo sé que a ti te da pena, pero prefiero que me lo preguntes a que te lo imagines, ¿no? Porque tal vez a mí de niñas sí hubieron cosas que me imaginaba y que no se atrevían a explicarme, o que yo no me atreví a preguntar.
Aunque tú quieres que tengas la confianza también ella contigo de que se puede expresar libremente, ¿no?
Claro. Sí, y habrá cosas que seguramente me van a infartar cuando me las pregunte, pero
Pero todavía no lleguemos a eso. <chuckles>
me siento m <chuckles> No, pero además yo prefiero que lo haga, ¿no? Eh. Yo siempre le he dicho, no importa en dónde estés así tú pienses que te voy a regañar, probablemente lo haga, pero hasta que yo me asegure que tú estás a salvo. O sea, le dije, vas a crecer, vas a vivir muchas experiencias, vas a disfrutar tu adolescencia, porque eso es lo que yo más deseo, vas a hacer amigos en la universidad y vas a tener muchas vivencias, pero quiero que sepas que no importa lo que estés haciendo, si crees que está bien, o si crees que está mal, y que por algún motivo no me quieras llamar, olvídalo, yo siempre voy a estar ahí, o sea, piénsalo cuando estés en problemas y m y llama, o sea, yo ahí voy a estar, ¿no? O sea, desde niña se lo he tratado como de de mencionar y y he procurado que nuestra comunicación se base en la confianza.
Ajá. No, pues sí, me gusta mucho eso que mencionas, pues, de que la forma en que te estás llevando con tu hija y de que le estás procurando que, pues, sea honesta contigo, ¿no? De ahí nace también la confianza de, pues, cuando crecen y no te a se atreven a hablar contigo por lo mismo, porque desde pequeños uno no los acostumbró, ¿no?, a que fueran con honestos, ajá. Y, por ejemplo, ¿tú cómo manejas, eh, los desacuerdos? Porque, mm, deben de haber como discusiones, ¿no? También con una niña de 8 años, ¿crees que eso también forma parte, pues, de la comunicación?
Ujú. Totalmente. Ujú. <chuckles> S sí. No, y es fuertísimo, porque hoy en día los niños traen este chip de de la salud mental, ¿sabes? Bueno, yo no sé si todos los niños, pero pero creo que ya es más común que los niños se identifiquen con el tema de la salud mental.
Sí, sí, sí, sí.
Y, em, yo obviamente la regaño, ¿no? Y es como de: "No entiendo por qué dices que me amas si me regañas", ¿no? <chuckles>
Sí, sí, es verdad. Ah, okey, te quiere como psicológicamente así cambiar también a ti. <chuckles>
Eh. Le dices yo le digo: "Pues mira, te a te regañó justamente porque te amo, ¿no? O sea, el padre que ama a sus hijos los reprende, a mí de qué me sirve decirte que todo lo haces de maravilla, sin corregirte, para que el día de mañana sigas haciéndolo mal, ¿no? Para nada, yo es para eso estoy". Y, mm, apenas el doctor. eh, mi hija le da como mucha ansiedad, ¿no? Entonces, el doctor me dijo: "No, tienes que llevarla a un pai de un psicólogo y no sé qué". Y escuchó que el doctor me dijo: "Muchas veces esto es porque sienten culpa", y empezó a dar una serie de cosas que podría provocar la ansiedad en los niños, ¿no? Y después me dijo: "Mamá, a veces me hace sentir culpable", y yo así: "¿Por qué te hago sentir culpable mi amor?", ¿no?, Y ella me dijo: "Porque me regañas, porque, esa vez que me dijiste que por qué había dejado la luz prendida y no había sido yo, habías sido tú, <chuckles> y entonces, como retomarlo, ¿no? Y decirle: "Yo no soy perfecta, y discúlpame si te he hecho a sentir culpable, pero no es mi intención", y y explicarle, ¿no? Cuando uno va al psicólogo
Ujú. <chuckles> Ah.
pues no vamos al psicólogo a cambiar a las personas. O sea, si yo voy al psicólogo no es porque yo te vaya a cambiar a ti, o vaya a cambiar a mi hermano, o a quien me rodea. Y si tú vas al psicólogo, no me vas a poder cambiar a mí, uno va al psicólogo para tener herramientas y afrontar la situación que tenemos a nuestro alrededor, entonces, cuando tú vayas a ir al psicólogo, vas a conseguir esas herramientas para poder afrontar cuando yo te regaño, y que vas a y que logres entender que no te estoy regañando porque no te quiera, sino porque te estoy enseñando.
Claro. Ajá.
O porque ya pasó una y otra y sigues repitiendo el mismo error, entonces, es muy complicada la comunicación con niños, <chuckles> ¿no?
Sí, sí, sí, sí. No, sí, lo bueno que le estás haciendo entender, ¿no? Le estás haciendo entender desde ahorita de que, pues, eh, entre bien y el mal y que, pues, no la estás, eh, reprimiendo porque no la quieres, sino que la estás dando a entender de que es por su bien, ¿no? También, pero, ¿tú qué crees que valores, eh, son importantes, pues, para que la comunicación, es funcione?
Porque todo lo absorben. Ujú. <chuckles> Ujú, exactamente. Mm, pues mira, podría decir que la verdad siempre, pero a veces no es cierto. <chuckles> A veces no podemos decir la verdad todo el tiempo.
Uy sí.
Pero yo creo que, mm una de las cosas que que creo fundamentales, no sé si llamarlo valor y o si es un valor, no sé qué valor sería, pero el lo que mencionaba al principio, que era el de explicarle las cosas como son, no no camuflajearlas, ocultarlas, porque los niños se dan cuenta, y es más fácil que tú les expliques la situación a que ellos sigan imaginándose, ¿no?, eh, por ejemplo, lo veo con con mi otra familia directa, ¿no?, que es mi hermano y su familia de él.
Sí.
Ellos tienen un rol distinto en su familia, ellos siguen con <chuckles> con esta onda de seguir hablando a gritos, y yo a veces cuando voy a visitarlos, yo regreso con el ceño fruncido y adolorido, porque todo el tiempo que estoy con ellos tengo que tener la voz a un nivel mucho más alto, porque hablan gritando todo el tiempo, hasta la televisión a todo volumen, ellos hablan a todo volumen, se pelean a 20000 decibeles, <chuckles> es una locura, em, pero creo que tiene mucho que ver con las vivencias de cada persona, él cómo logra comunicarse con la familia.
Ah. Sí. No, pues sí, sí tienes razón en eso y, por ejemplo, aquí con tu hija, ¿hay algún hábito diario o una costumbre que ayude, pues a mantener la comunicación entre ustedes dos? ¿Cómo lo comentas?
Em, a veces yo quisiera tener más comunicación, sobre todo porque yo trabajo desde casa, entonces, hay veces que estoy muy involucrada en mi trabajo, y mi hija quiere contarme algo, y le digo: "Espérame, no puedo ponerte atención". "Es que velo". "No puedo verlo mi amor, espérame, ahorita sigo contigo", ¿no? Y se enoja y se va. Entonces, pasan 5 minutos que ya terminé de hacer lo que estoy haciendo, y ya la busco, y le digo: "O sea, perdóname, dime qué me querías decir, pero entiende que estaba yo trabajando, por eso no te podía poner atención, porque necesitaba terminar el trabajo, porque si no lo hago o me equivoco, me puedo meter en un problema, yo también tengo responsabilidades". Entonces, cierto siento que eso es lo que más trabajo nos puede llegar a costar, que, mm, como estoy en casa, eh, estoy para convivir con ella, pero los límites
Ajá. Claro.
no porque ella me interrumpa todo el tiempo, sino porque, pues, ella me ve ahí disponible, y ella quiere acercarse a contarme de los personajes de su videojuego favorito, o quiere contarme de los personajes de la serie que está viendo, o quiere contarme ese tipo de cosas, pero yo en esos minutos en los que ella se acerca, no puedo prestarle atención completamente.
Claro. No, y sí se entiende. Pero, también, ¿tú crees que esa parte de la comunicación, cambia con el tiempo, por la edad?
Sí. Sí, totalmente. De hecho, a veces entre broma y broma, platico con ella, y le digo: "Bueno, ya cuéntame tus cosas. Porque ya cuando seas adolescente, no me vas a querer contar nada". <chuckles>
Ay, sí. Cierto. Sí, cierto.
<laughs> Y me dice: "No, mami, yo siempre, te voy a contar mis cosas". Le dije: "No es cierto", le dije. Y pues, ni modo. Me va a tocar aguantarla, porque yo también fui adolescente. "Solamente, te repito, que no seas grosera conmigo, ¿no? Es lo único que te voy a pedir. Que no seas grosera conmigo, porque yo te quiero mucho, y siempre voy a estar ahí, para ti.
Ay, no, pues qué bonito, la verdad. Me gustó mucho, pues, hablar de esto, y creo que una buena comunicación familiar, pues, hace toda la diferencia, ¿no? Y porque, no se trata solo de hablar, sino también de entenderse, apoyarse. Cuando, pues, todos se escuchan con respeto y sinceridad, pues, se crea, pues, un ambiente más tranquilo y unido. Y, pues, que disfruté mucho, esta plática contigo.
<chuckles> Ay, yo también, muchas gracias. Por escuchar mis consejos, y y mis historias de vida. <laughs>
<chuckles> Gracias a ti.
Que tengas bonita noche, bye.